Ừm, tức là, ừm, cái cảm giác ngoài cuộc, cái cảm giác lặn lạc lõng như thế này ấy là, ờ, theo bạn nghĩ là lý do do đâu? Là do cái vấn đề là bạn không biết nói chuyện gì với người ta, hay là, kiểu, cảm giác như người ta nói những cái chuyện mà mình không thể xen vào được hay như thế nào nhỉ?
Đúng rồi, mình nghĩ là mình, ờ, chưa biết cách bắt chuyện với mọi người và chưa biết cách, kiểu như là, ừm, gợi chuyện ấy để cho một cái câu chuyện nó dài hơn, cho nên là thường mình cũng chỉ hỏi bâng quơ một vài câu rồi là kết thúc câu chuyện, thì, à, mọi người cũng đi sang chỗ khác và mình lại ngồi lại một chỗ, kiểu vậy.
À, rồi. Mình hiểu.

Ờ, mình cũng có gặp, ví dụ mình là một người không, ơ, uống được, ừm, rượu. Nhưng mà khi mà vào ừ, vào những cái bàn mà có sếp hay là đồng nghiệp ấy, người ta, ừm, gọi là, hay bắt mình uống. Thì mình lúc đấy thì mình rất là khó xử và nh người ta người ta là một cấp trên và mình cũng rất là kính trọng người ta, khi mà mình không uống được, ừm, những cái đồ có cồn như thế thì, ờ, ờ, vô hình trung mình cũng sẽ phải từ chối và mình cũng rất là ngại từ chối cấp trên như thế. Thì mình cũng rất là khó xử khi mà vào những cái tình huống đấy và một phần mình sợ khi mà đi đ bữa tiệc là mình sợ phải uống đồ có cồn.
À, ô kê. À, thế hả? Nhiều. À, rồi nha.